Uy, alam mo nangingin nagi-invite yung, ah, kapatid ko sana na, ah, dun kami mag, ah, Christmas dun sa kanila. Ang bahay kasi nila nasa probinsiya. Mga nasa 8 hours drive hanggang, ah, mga 8 hours drive gano'n. So, ang problema ko kasi medyo gipit kami ngayon sa pera. Kaya pero gustong-gusto ko talagang pumunta dun puwede naman ano, um, puwede namang kung sa gasolina siguro ang magagasta lang namin or expenses sa gasolina, kung sa gasolina lang ah. Siguro nasa, um, back and forth na nasa 3,000 to 4,000 back and forth na yun. Oo kaya lang siyempre di ba, hindi lang naman gasolina yung kailangan mong iano, eh. Pero, ah, sa ano naman dun sa mga handaan naman, walang problema kasi yung kapatid ko naman yung naka shoulder dun kasi kami yung bibisita do'n. Pero 'yong allowance lang sana dun sa, ah, biyahe 'di ba, kasi may kasama din kaming bata, tapos 'yong nanay ko, so parang siyempre kailangan din ng extra sa pangkain 'di ba kung ano pa yung bibihin 'di rin naman puwedeng, ah, hindi kami aambag kahit paano dun sa sa kapatid ko. Kasi siyempre 3 times a day tayo kakain, 'di ba? Tapos i ilan kaming pupunta doon, so parang nakakahiya din naman. Paano kaya ma paano ako mag-e-enjoy doon sa bakasyon na 'yon, ah, kahit alam mo yung maliit lang yung budget? Baka may mai-suggest ka.
Hmm. Mm. Mm, okey. Mm. Mm. Hmm, okey. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Okey. Um, gusto ko lang malaman, like 'yong, ano ba tawag dito, 'yon din ba 'yong gusto ng family mo, like no'ng, ah, partner mo, ng mga anak mo, 'yong pagpunta do'n or alam mo na 'yon, parang hindi ka lang makatanggi sa kapatid mo kasi iniimbita ka?
Actually, naku, ano din 'to ma ah, kumakati din 'yong makakati ang paa ng mang ng pamilya ko, actually. <chuckles> Oo, gusto din, parang kulang din talaga sa mga ano 'to, eh, sa bakasyon. So, alam mo kung bakit din nagugustuhan namin pumunta do'n, aside do'n sa sa occasion, ang pinakagusto namin kasi malapit sila sa dagat, maganda 'yong dagat do'n white sand. Ah, tapos mura ang mga seafood sa kanila kaya isa din talaga do'n isa din talaga sa gustong-gusto namin bumalik do'n is 'yon, 'yong mga 'yon nga 'yong dagat at saka 'yong, ah, seafoods. So, 'yong asawa kasi, 'di ba, ano din, ah, ang huling ano ng anak ko, ah, parang Christmas party nila is 18 'ata or 19, so sabihin na lang natin kasi 'yong isang pamangkin ko din 19 'yong ano niya, 'yong parang Friday 'ata 'yon, 'yong ano niya 'yong Christmas party. So, puwede kaming umalis sana ng Saturday or Sunday like, ah, 20 or 21 para makaabot kami. Kasi ang, kapatid ko din may tinda silang mga ano, mga prutas tapos, ah, kapagka ganitong holiday season, ah, malakas 'yong tinda nila, aside do'n sa mga prutas parang nagdadagdag sila ng ibang produkto. So, ah, gustong mangyari ng kapatid ko para may makasama din sila or may makatulong din sa negosyo nila kahit paano, 'di ba, nang hindi na sila nagha-hire ng ibang tao, so kami na lang. At the same time, nakapagbakasyon nga kami, ma-spend namin 'yong time do'n sa kanila, ayun.
Hmm. Hmm, okey. Hmm, okey. Mm. Mhm. Hmm, okay. Hmm. Okey. Mm. Hmm, okey. Hmm, okey. Um, 'di ba, sabi mo nayaya ka ng ano ng, kapatid mo. Like, ano ba 'yan? Sinabi mo da sinabi mo ba agad sa partner mo 'yan, like, um, napag-usapan niyo ba, like 'yong mga budget or kung kakayanin niyo ba? Like, kasi mas magandang magdesisyon ng, alam mo 'yon, parang may katuwang ka, gano'n.
Mm. Oo, 'no, um, actually nung sinabi ko s nung ano, nung nagkayayaan, ah ah, nag-video call kami ng nanay ko. Kasama nung nanay ko nung iba ko pang kapatid. So, ah, sinabi ko lang din 'to sa sa asawa ko, mga siguro pagka kinagabihan na nung umuwi na siya. Kasi gabi na siyang umuwi, ah, late na ng gabi. So, hindi naman siya agad na si hindi naman niya sinabing agad na, oo, o kaya naman kung ano yung ano niya, basta parang kumbaga nakikinig lang siya, tapos tatango-tango. Hindi talaga yung ano, pero alam ko na gusto din niya kasi, ah, pero feeling ko nagdadalawang isip din siya. Kasi alam niya pagka December din kasi, yun din yung kalakasan ng ano niya, ng income niya. So, pa kumbaga malaki din yung mawawala sa amin kung, ah, itutuloy din namin yung pag-alis. Pero gustong-gusto din niyang pumunta dun. Ah, alam ko yun, kasi kilalang-kilala ko na yung yung asawa ko, um, kahit, ah, ba actually bago lang kami na na galing dun nung, ah, namatayan kasi kami ng pinsan medyo malapit sila dun, ah, malapit sila nung kapatid ko. So, yun yung pinag-iisipan din namin na, 'di ba, galing kami do'n no'ng October lang, tapos babalik kami ngayong December. Tapos, yun nga, malaki din yung mawawala sa kanyang pera kasi sana yun yung ano, parang income na, ah, kalakasan ng income niya, pero mawawala yun dahil nga pupunta kami do'n tapos gagasta pa kami. So, yun lang. Yun yung concern din namin do'n.
Hmm, okey. Mm. Oo. Hmm, okey. Mm. Hmm. Mm, oo nga. Mm. Oo. Oo. Mm, okey. So ano, sa madaling salita, parang hindi hindi pa kayo hindi pa buo 'yong desisyon niyo 'no, kumbaga hindi pa hindi pa kayo nakakapag-yes do'n sa ano, sa yaya ng kapatid mo? Kasi ano ito mm.
Um Actually, yung yung nanay ko nag-yes na, kami pa kami na lang yung kulang, <chuckles> kami na lang, ako na lang at saka yung asawa ko yung kulang.
Mm, okey. Ah, mahalaga 'yon 'no, kumbaga hindi pa kayo naka-oo kasi kumbaga marami kang dapat isaalang-alang. Like, halimbawa tungkol na lang sa pag-co-comp ah, pag-compute ng mga gastusin, like 'yon nga sabi mo medyo mapapagastos talaga kayo. Siguro ang ma um, maipapayo ko diyan, like siyempre may sasakyan kayo, so alam mo 'yon pag-compute pa lang sa toll, like sa gas gan'yan, so parang maganda na, na tansyahin niyo na kung nasa magkano 'yong magagastos. Tapos ang pinakamaganda diyan mag-set kayo ng ano 'yong fix na limit na hanggang kaya mo lang kung magkano 'yong, kung hanggang magkanong amount lang 'yong kaya niyong magastos. Siya kung kung siyempre 'di ba, magtratra I mean, um, do'n kayo mag-i-stay, um, kasi depende rin sa pag-stay niyo, eh, kung ilang araw kayo, kasi ang pagiging praktikal halimbawa mas maikling stay, mas maano, eh, mas maikling gastos eh, 'di ba? So, yun din yung ano mga maganda niyong gawin na para alam mo na kung papaano talaga kayo makakatipid.
Oo, tama 'yon. Kasi t alam mo ang magiging ano nito, ang plano kasi, ah, so kung twen mga 10 days siguro, mga more than a week kasi kung 20 or 21 kaming aalis dito, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, ay, naku 10 days talaga kasi 31. Actually, aabot ng 11 days pa nga kasi ang plano, it's either sa 31 kaming, a a aalis do'n pauwi dito kasama na do'n ah, sasama din kasi yung kapatid namin, dito na siya mag-ano sila ng pamilya na niya magnu-New Year. So, it's either 31 or kung hindi talaga kakasiya or hindi pu-puwede baka sa 1 na talaga, ah, January 1. Eh, alam mo 'yon. So, 10 days din yung ano, ah, stay tapos yung, ah, mawawala din na araw na, ah, income sa asawa ko is m possibility hindi naman siya talagang as in totally 10 days din, pero sabihin na lang natin 7 days, 'di ba, malaki na din 'yon. Tapos, ah, may gastos pa dun pa sa, yun nga sa, sa biyahe. Pero, ang nanay ko naman ay willing to share naman siya dun sa ano, dun sa gasolina at tsaka yun sa gasto nga sa gastos nga nung ano, gasolina. Ang problema na lang siguro para sa akin is yung talagang yung allowance kasi, ah, although free yung pagkain namin dun, may minsan talaga na kailangan mo ding maglabas, 'di ba, hindi naman puwedeng dahil free na, free na lang. Kasi magiging ano din, magiging katulong din kami ng kapatid ko dun sa mga tinda nila so, parang kumbaga instead na ibay magbayad pa siya sa ibang tao kahit hindi naman niya kami bayaran, pero nalibre na din kami sa pagkain, okey na din 'yon. Pero yun lang, kailangan lang talaga na may dala kaming pera just in cases na may mga mangyari, 'di ba, mga gastusin na hindi mo inaasahan. Yun lang talaga yung concern ko din dun.
Hmm. Hmm. Oo. Mm, okey. Mm, mm. Hmm, totoo. Mm. Oo. Mm, okey. Oo. Totoo naman, totoo. Oo. Hmm. Oo, totoo. Mm. Totoo. Oo. Tsaka ano tawag dito, ang maganda rin na ano, na mai-rekomenda ko sa‘yo, like siyempre, parang pagdating do’n kung alam mo ‘yong parang nahihiya ka na parang ‘yong limitado lang ‘yong gastos mo. Ah, siyempre, kapatid mo naman ‘yong ano, ‘di ba, ‘yong pupuntahan niyo. Maganda rin na maging honest ka para alam mo ‘yon. Pero hindi pero hindi naman ‘yong parang gagawin mong awkward para sa kapatid mo na alam mo, parang hindi mo naman kailangan ipaliwanag lahat, eh, parang sabihin mo lang na ano, halimbawa, um, gu pupunta kami, pero alam mo ‘yong parang sasabihin mo na medyo tight ‘yong budget niyo kasi maintindihan naman ‘yan ng ano, eh, ng kapatid mo. Tapos kapagka ‘yong iniintindi mo na, like na ‘pag nando’n na kayo sa bahay, ‘yong hindi maiiwasan ‘yong paggastos. Um, siguro kumbaga, iwasan niyo na lang ‘yong mga ibang bagay na alam niyong mapapagastos kayo. Ano ba ‘yong mga ‘yon? Tulad ng siyempre, sabi mo, nasa 10 days kayo, ‘di ba, na na ma mag i-i-stay do’n. Siyempre, hindi maiiwasan na do’n lang kayo niyan, eh, sa bahay, like siyempre, baka may mga iba kayong lugar na pasyalan, yung mga gano'n. So, siguro parang iwasan niyo na lang mapagastos nang malaki dun para, um, alam mo ‘yon, wala masyadong hindi naman masyadong, um, yung pera na mawala sa inyo, is madagdagan kasi nga sabi mo ba ‘di ba, na ‘yong income ng asawa mo is mababawasan. So, para alam mo ‘yon kahit papaano, eh, hindi mabawasan ‘yong pera niyo. Tsaka ano tawag dito, kapag na ano naman na, halimbawa, siyempre nahihiya ka na hindi gumastos. Siyempre puwede ka naman ano, eh, bumawi sa ibang ano, eh, sa ibang aspeto. Like ‘yong, um, ‘yon nga, tulad ng sinabi mo, tutulong ka or ‘pag nando’n na kayo sa bahay, halimbawa ikaw ‘yong mag-aasikaso, ganyan. Minsan kasi, hindi naman kailangan laging ano, eh, parang ‘yong ambag mo is pinansiyal gano’n or about sa pera kasi minsan ‘yong tulong na lang din. Tapos ‘yong ano, mahalaga ‘yong presensiya din, eh, tsaka ‘yong alam mo na, yung magkakaroon kayo nung quality time together na makakapagkwentuhan kayo, makakapag bonding kayo, yung mga gano'ng bagay ba.
Sabagay. Oo, alam mo totoo 'yan. Kasi hindi naman din ganun ka ano sa pera yung kapatid ko. Kaya nga parang in-invite niya kami kasi nga gusto din niyang magka magkasama-sama kami dun, ma-experience namin yung Christmas dun sa kanila. Ah, kasama na din ‘yong, ah, kasama na din ‘yong pagtulong namin do’n sa negosyo nga nila. Tapos, ah, para ‘yon ‘yong pagkain din, isa din yun sa gusto din, ah, ng kapatid ko na ma-experience din namin talaga. Alam mo, maraming salamat ha, kasi, ah, parang in-inspire mo ‘ko at at naliwanagan ako.
Mm. Oo. Oo. Walang anuman. Oo, salamat.